Eh no, infatti, anche perché quindi, scusa, fammi capire se intendi turista, dici per, boh, 1 mese più o meno, 2 cioè mhmm ah anche meno?
No, anche meno, un weekend. Sì sì, le classiche sai, le classiche piattaforme, assolutamente.
Ah sì, sì, <clicks tongue> ho capito, ho capito. Ah certo, ovviamente, questo è un problema perché, hai queste case che di fatto non possono mai essere affittate a lungo termine per chi le cerca e poi magari appunto, se dici, serve solo il weekend, magari è da lunedì a venerdì è li libera, allora dici, <giggles> insomma, poco sfruttata immagino in questo caso, mh.
Esatto. <chuckles> Eh sì, e quindi uno magari che ha bisogno, insomma, che sta cercando casa, ha meno scelta, ehm, diventa ancora più non è facilissimo. <laughs> Assolutamente.
Mh, mh mh. Eh no, certo infatti, effettivamente sì, sì, sì, sembrano che ci sia un po' di problemi, cioè sia per chi cerca, sia che per chi vuole dare in affitto, insomma non è proprio una situazione rosea, mi sembra di capire. Mh-mh.
Eh sì. Sì, esatto, è comunque, ovviamente, una scelta molto importante, a maggior ragione l'acquisto, quello non ne parliamo proprio perché insomma, oltre dal punto di vista finanziario molto più oneroso sul momento, e poi comunque è una è una scelta importante, perché poi arrivi in una casa, e tra l'altro, tendenzialmente, poi si scoprono le magagne dopo eh sì, <chuckles> tutte.
Eh infatti. Sì? Mh, mh mh è vero. Eh sì, arrivano dopo, che è classico assolutamente. Sì, sì. Ma poi guarda, invece, per quanto riguarda il comprare, volevo chiederti, uhm, secondo te, la gente preferisce che, appunto, mhmm, finalmente ha deciso appunto di stabilizzarsi in un luogo e quindi almeno sul, mhmm, medio lungo periodo sa che sarà in quella città, okay diciamo così, secondo te, preferisce comprare case nuove che magari, uhm, sono ancora proprio in costruzione, quindi, come dire entra per primo oppure, comprare case, mhmm, <clicks tongue> cioè vecchie, passami il termine, nel senso, in cui c' ha già vissuto magari una famiglia, e dopo tot anni sceglie di vendere cioè, secondo te, su quale si orienta la gente?
Mah l'impressione è che ho io è che, i giovani preferiscono il nuovo, anche per una questione proprio anche di stile, una questione architettonica di stile.
Mh. Ah, okay, più moderne quindi dici, mh, certo.
Esatto, quindi magari, s dai 35 anni in giù diciamo, tendenzial non tutti ovviamente, ma preferiscono il nuovo. È anche vero che, qualche anno fa adesso non c'è più però, c'è stato il periodo delle grandi ristrutturazioni, sai, che c'erano gli aiuti statali, allora là in eff in quel periodo, in moltissimi hanno acquistato, mhmm, case magari un po' datate e per poi aver la possibilità di rivoluziona internamente di rivoluzionarle completamente, con insomma, con un bel un bel risparmio.
Sì, no, però mh. Sì, certo, certo. Mh-mh. Sì. Certo.

Ma guarda, i che io sappia esistono proprio delle agenzie che fanno questo, acquistano appartamenti, li ristrutturano e poi li rivendono, ovviamente a un prezzo maggiorato.
Ah. Ah, eh certo immagino, assolutamente.
Come singolo, come privato, non so, qua cioè o devi essere proprio molto illuminato oppure avere diversi appartamenti perché 1 solo, investire quei soldi, uhm, sperando di trovare la persona che abbia i tuoi stessi gusti, perché poi ristrutturare vuol dire anche cam i pavimenti, le piastrelle, eh, quello fa molto la differenza. Ehm, qui là va molto alla persona che incontri, ad esempio, io quando ho acquistato casa invece l'idea era che metto le cose che piacciono a me, distribuisco gli spazi come voglio io e quindi magari trovare anche un appartamento, per carità, ristrutturato freschissimo, però e anzi ti dispiace ancora di più perché magari banalmente il bagno non mi piace, però cavolo lo devo rifare, è nuovo e quindi sai ci pensi un po' di più. Quindi b e per un'agenzia secondo me è un un discorso che ha un senso è proprio un tipo di business, un tipo di investimento, per un privato non lo so.
Sì. <chuckles> Mh. Eh sì. Sì, assolutamente. Certo. Mh-mh. Eh sì. Assolutamente sì. È vero, è vero. Certo, mh. È vero. Eh sì, sì, sì, sì. Più difficile, certo oltre al fatto che l'agenzia probabilmente si affida ad esperti del settore, per cui tendenzialmente tutto ha molto senso e magari segue anche, non so se ci sono trend per, uhm, l'arredamento di interni o che, però insomma, uhm, ovviamente fatto con un po' più di criterio forse.
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Esatto sicuramente, ma anche pe sì, in effetti ci sono dei trend quindi sicuramente farà case, che ne so, in questo periodo, adesso magari un po' meno ma fino a un paio di a tutte bianche tutte chiarissime, bianche e grigie, <chuckles> tutte super lineari. <chuckles> Sì, sì, s'assomigliavano un po' tutte perché eh.
Certo. Mh. Ah, <chuckles> ah, ah cer monocromatiche. <chuckles> Eh sì immagino, certo. E invece guarda proprio su questo aspetto della personalizzazione, mhmm, se cioè, uno cosa potrebbe scegliere, comprare o affittare? Cioè nel senso, perché magari quando affitti, ehm, sì è vero, ha un po' di aspetti positivi come abbiamo detto prima, però dall'altra parte magari non puoi personalizzare più di tanto, ma dico anche solo, uhm, che so, cambiare i colori delle pareti o appendere qualcosa che poi lasci il buco del chiodo nel muro, magari in una casa in affitto non lo puoi fare, quindi magari lì ti limita un po'.